そうですね、もう、やっと座れた、みたいな感じですね、もう。<chuckles>
は、あ、今の、やっとっていうのでちょっとわかりました。なるほどなるほど。うーん、じゃあ、なんかこう、毎日がその感じだと、週末ってどうですか？お時間の余裕はありますか？
うん。はい。 ああ、まあ、私、不規則な勤務なんで、ただ、週3日しか働いてないんですけども。うーん、で、その他の日は、まあ、4日は休みなんですけれども、結構、私、家にいるのが好きで
うんうん。 ああ、なるほど。うんうん。 え、ええ。 あ、なるほど。おうちで。うんうん。
うん、で、家で、もう、ゆったりしてるのは好きなんで、もう何もしたくないってなるんですね、もう。
うんうん。 あ、なるほど。お休みの日はゆっくり体を休めていらっしゃるんですね。
うん、そうですね。うんうん。
うん。うーん。じゃ、そいうあの、割と、その、お仕事がお休みの日はおうちで過ごしてるんで、おうちでできるような運動とかっていうのは、何かしたり、今までされたりすることってありましたか？
うーん、もう、ほぼほぼ、ないですね。もう、それこそ、あの、帰った時にちょっと足上げとか下げとか、踵のね、足上げ下げたりとかし そういうのはしてましたけども、なんかもう、あの、仕事が結構、あの、立ち仕事の、歩き歩き通しなんで、あの、疲れちゃって、それで。
うんうん。 うんうんうん。 ああ、いいですね。うんうん。 ああ。うんうん。